Слушай, скажи, как книги и фильмы влияют на твой образ?
<tsk> Вот знаешь очень заразительно, очень! То есть я вот как бы, казалось бы
А, то есть ты любитель э, э, такого мира, кот ни какого-то нереального, воображаемого, да?
Вовсе не обязательно. Кни фильмы они же не только про фа фантастику, про фэнтези, есть и вполне книги, фильмы по реальным событиям. Я про что хотел сказать, э: то что меня очень цепляют образы и если это образ как бы харизматичный, который мне подходит, я просто, понимаешь, помимо своей воли начинаю его копировать. Вот, и мне прям даже
Нет? Мгм. Мгм. Ага, то есть я хочу таким же быть, как и он, да?
Да-да. И мне прям даже несколько неудобно об этом говорить, а, по той простой причине, что, ну, как бы это вроде не к лицу взрослому человеку, правильно?
<chuckles> Ну, к лицу, ты знаешь, не к лицу, но это, на самом деле, очень хорошее качество, потому что, ам, ну не знаю, мы берем надо же нам брать с кого-то пример, э, и иметь какую-то какую-то ролев модель, с какой-то, не знаю, пример для подражания. Это в любом возрасте полезно. И потом вот, вообще я заметила, что мы всё-таки остаемся детьми до очень и очень глубокого возраста. <chuckles>
Безусловно. Безусловно. Безусловно, безусловно. Просто понимаешь почему меня это тревожит. То есть как бы вроде к этому возрасту пора бы уже там определиться со своим таким вот образом, да. Вот, с другой стороны, что меня успокаивает- персонажи, которые вот попадаются мне, хм, в этом качестве, они всё-таки относятся более-менее к одной категории. То есть и из них очень легко вычислить среднее арифметическое, поэтому, возможно, всё не так страшно.
Ну, уже. Вот. Слушай, а какие персонажи, вот мне очень интересно?
Ну, крутые персонажи, интеллектуальные персонажи, вот, персонажи с сильной волей.
А конкретно, а конкретно скажи, рас ко колись, какой персонаж конкретно тебя поразил?
Ну не надо, наверное, говорить поразил, вот повлиял. А, п да, п повлиял, ну допустим, на меня очень влияют персонажи, э, из детективов, персонажи из, э, шпионских произведений. В общем, люди которые сочетают в своей, ну скажем, профессии, да, в своем роде занятости, да-да-да, например Джеймс Бонд, одновременно и интеллектуальную составляющую и работу, скажем так, в опасных условиях.
Ну повлиял, давай, повлиял, ага. Мгм. Джеймс Бонд? <chuckles> Ага. Мгм, мгм. И, м, как ты, м, это повлияло, может быть, как-то на твою профессию?
Ну на профессию, может быть, не очень повлияло, у меня как таковой вот определенной профессии нет, я все еще учусь, но, скажем, на источники вдохновения, да, это повлияло, я в основном вдохновляюсь именно такими персонажами.
Мгм, мгм.
И в других людях ценю прежде всего именно эти качества.
Мгм, мгм. Слушай, а, м, как это повлияло вот вообще на твой образ? Может быть как-то в одежде, э, в манере поведения, может быть, ф не знаю, как, э, в манере речи? Как это у тебя как у тебя это проявилось?
Смотри, тут всё очень сильно завязано на самоконтроль. То есть такой человек- он, как бы, э, во многом важен, ну, вернее, заметен тем, что он умеет себя контролировать. Понимаешь? Поэтому, грубо говоря, это как вот выражается в речи, в манере поведения? Именно возможность себя контролировать. То есть это не импульсивность. Да? То есть
Мгм. Мгм, мгм. То есть ты такой более сдержанный, да, то есть тебе больше импонирует такой образ?
Да, б сдержанность. Э, в этом плане, как бы, некая продуманность действий, э, в целом, ну, умение владеть собой. Ф ну, в плане там, как бы, какие-то манеры должны быть, и умение там включать по мере надобности. Короче, в общем, такая разнообразность- вот что важно.
Мгм. Мгм. Ага. Слушай, а вот в эти вот эти герои, они как-то менялись с возрастом? Тебе всегда такие герои нравились? Или, может быть, в более юном возрасте тебе, может быть, нравились какие-то другие персонажи?
Су вот я думал на этот счет и прихожу к выводу, что в целом мне всё время нравились одни и те же персонажи. То есть я вот, допустим, отправляясь куда-нибудь в прошлое, да- ну в плане своих эстетических изысканий что-нибудь вспоминаю- и обнаруживаю, что все те, кто меня как-то фиксировал мое внимание на себе тогда, они прекрасно это делают и сейчас.
Мгм. Мгм. Мгм, мгм. А вот, э, м, окружающие, они как-то, может быть, замечали твой, э, твой образ, там не знаю, как-то, э, не знаю, может быть, ты сознательно как-то подчеркиваешь, э, м, чтобы походить на этого героя, или это просто, просто стало немножко, как твоя вторая натура?
Так, что касается подчеркивания, не знаю, потому что тут как бы, хм, м, чтобы это подчеркивать, надо, наверное эм, понимаешь, как бы Вот в чём проблема этих образов? То, что они как бы люди, которые работают над их воплощением, они очень любят драматизировать, поэтому взаимодействие этих людей с другими людьми на экране, оно обычно сопряжено с каким-то конфликтом. То есть тот же, например, Шерлок Холмс, который вот 1 из, э, таких, э, скажем, сцен, которую устанавливает его персоналия- это сцена, как он по каким-то, а, ну внешним признакам ставит, э, грубо говоря, диагноз человеку, да, раскалывает его, и этим этого человека неизбежно оскорбляет, потому что он так легко проник в какие-то тайны его бытия, и это, ну, никак не приемлемо.
Мгм, мгм. Мгм, мгм. Мгм, мгм. Ну да, да да да да. И такое с тобой случалось? Какой-то, э, эх, какой-то момент такой, э, чтобы Ага.
Вот. Ну Нет, я себя сознательно сдерживаю, потому что как бы я н не могу се позволить такого рода цинизма.
Но очень хотелось бы, наверно, да? Иногда? Нет?
Нет, в том то и дело, что вот у меня как бы, к сожалению, слишком мягкий характер, поэтому вот, э, я, наверное, могу только, э, вдохновляться такими людьми, но не знаю, когда стану на них походить. У меня не получается так жестко, а, вести себя с другими людьми и поэтому я в этом плане, наверное, отстаю и, наверно, по мне этого как бы незаметно. Понимаешь, вот, грубо говоря, то, как я себя веду на людях, мне постоянно это, ну, не нравится, потому что это противоречит этому образу, но, тем не менее, раз за разом я как бы продолжаю проявлять мягкость, вместо того, чтобы, э, как бы быть вот этим вот, значит, суровым, крутым, всепронзающим.
Мгм. Ну, слушай, если, может быть, ты бы был суровым и крутым с какими-то друзьями, может быть, им это бы и не очень понравилось. <chuckles>
Э, в вероятнее всего, вероятнее всего. А, ну понимаешь, как бы там душа человеческая потемки, вот, и моя в том числе. А, поэтому как бы я прекрасно отдаю себе отчет о том что это всё, э, соткано из противоречий. Но, тем не менее я вынужден признать, что это как бы часть моей натуры, вот эта вот борьба, и вполне возможно, что когда-нибудь я стану таким же неприятным человеком, как Шерлок Холмс и все остальные.
Мгм. Слушай, а вот, а, в молодости может быть ты носил какую-нибудь одежду, которая ну вот напоминает вот этих вот героев? Потому что, ну м мы все кому-то подражаем, это нормально, особенно в подростковом возрасте. Вот был у тебя какой-нибудь такой смешной момент, м, когда ты, не знаю, носил там плащ, как у Шерлока Холмса, например? <chuckles>
Нет, нет, естественно я настолько не уподоблялся ему. Всё-таки какая-то эстетическая у меня была грань. А, но существует ведь воплощение Шерлока Холмса 21 века- это Доктор Хаус. И вот взять, э, как бы детали его стиля на порядок проще. Как бы вот не будет так бросаться в глаза.
Ну да, да-да, да-да. Ну это я так, утрирую как бы, э. Ну вот, не знаю там, если кто любит, э, не знаю каких-нибудь супергероев. Но, есть же прямо такие уж настолько фанаты, что вот у них и футболки с с с надписями там, не знаю, этих супергероев, там. У тя такого не было в подростковом вот именно возрасте?
Мгм, мгм. Ну смотри, у меня был мерч с Хаусом, вот, допустим, такой.
А. Ага.
Ну, правда, я в ней особо не ходил, потому что у нее был какой-то очень странный капюшон. Мне показалось, значит, отличная идея- сделать, э, вернее, взять кофту, у которой капюшон- он представляет из себя молнию, которая застегивается вот на уровне глаз, образуя маску. Я в общем обнаружил, что это совершенно неудобно, этим невозможно пользоваться, поэтому в итоге эта кофта у меня была просто, э, спортивной одеждой на холодное время года.
Мгм. Мгм. М. Мгм, мгм. <chuckles> Ну, э, кстати, тоже хорошо. Можно ее применить, значит, было и в каких-то других ситуациях. А вот, эм. А?
В общем как бы, да, различные, различные обстоятельства складывались так, что мне в итоге так и не удалось поносить как-то вот хорошо какой-то мерч и поэтому я большую часть времени выглядел довольно обычно.
<chuckles> Ну, хотелось, да, наверно?
Мгм. Да, хотелось.
Слушай, а вот, м, был ли у тебя какой-нибудь, э, такой близкий друг, вот который также разделял твою страсть вот, э, к этим персонажам или ты один в св в своем, в своем образе варился.
Да, я один вот, э, и, в целом, как бы. Мне кажется это образ такой который, ну н не с кем делить. Э, он как бы п подходит для того чтобы, а, скажем так с ним работать в одиночестве.
Мгм. Ну по Мгм. Ну понятно. Ну, слушай, ты очень интересный такой прямо рассказ, э. И я думаю, у нас у всех есть какие-то образы, которым, м, даже те же люди, может быть, даже, э, живые люди, которым мы хотим подражать и которые нас вдохновляют, это
Да, да, да. Но все-таки это, знаешь, обычно у каждого человека сводится к некому такому, а, образу вообще, к некоему архетипу, который можно достаточно четко определить и выделить.
Ну, да, вот я щас думаю, какой вот у меня, <chuckles> какой у меня мой образ, э. Вот не знаю, э, не знаю, вот раньше мне актрисы какие-то нравились. Но вот это тоже всё
Мгм.
проходит, как-то с возрастом меняется всё. <chuckles>
Ну да, в целом, так и должно быть. М, человек растет, развивается и в конечном итоге приходит уже к гармонии с самим собой, поэтому, в целом, ну вот что касается меня, я, м, на самом деле вот, говорю, начинал с того, что я покупал дурацкие кофты с мерчем, да, и даже одно время <chuckles> хромал, как доктор Хаус. Вот, настолько меня это всё, э, как бы не вдохновляло, но в общем
Мгм. Мгм. Мгм. <chuckles>
притягивало вн внимание моё к себе. Вот. А сейчас я на всё это смотрю, на это прошлое с юмором и, э, как бы н ну намного адекватнее ко всему этому подхожу в плане, ну, допустим, те же моменты связанные с ярко выраженным цинизмом: я так себя не веду с другими людьми и я стараюсь как бы вот, грубо говоря, м, этого циничного человека, да, который меня вдохновляет, держать вот наедине с самим собой, а окружающим д д а окружающим демонстрировать какую-то более добрую и положительную сторону.
Мне Мгм. М. Мгм. М, ну, да-да-да. Ну да, это может быть какая-то самозащита тоже, я не знаю, а, представлять себя.
Ну это не столько самозащита, сколько вот забота об окружающих. В целом, ну, можно было бы в всем там говорить какие-то язвительные вещи, но мне же жалко людей.
Мгм. М, ну а зачем, с другой стороны, это к чему это приведет: показать свою превосходность над другими? Это так в фильмах как бы тоже.
Как вариант, ну а что такого? Многие люди этим занимаются, и многие люди вот знаешь, чувство доминантности- это один из самых, э, таких ведущих инстинктов в, э, поведении приматов и человека в том числе.
Ну, это в каких-то особых ситуациях. Но если ты это будешь всё время показывать, так у тебя никаких друзей, может быть, и не будет тогда.
Зависит, понимаешь в чём дело. Как бы у тех же приматов одни особи, которые демонстрируют такое поведение, подвергаются остракизму, вот, а другим оно прощается и, наоборот, они получают поддержку от окружающих. Поэтому всё по-разному, всё по-разному, и надо выяснять свои границы и возможности.
Мгм. Когда ты попробуешь вот так, ты мне потом расскажешь, <chuckles> к что вообще из этого вышло.
Обязательно. Обязательно.
Хорошо? Ну, спасибо большое. Мне было очень-очень-очень интересно. И, я надеюсь, что мы с тобой еще поболтаем.
Да. Спасибо за вопросы, мне тоже было приятно на них отвечать.
М, пока.
Пока, удачи!